آآ زي ما باقول لك أنا ما ل ما ليش أوي في الأفلام ولا حتى أجنبية يعني. <laughs>
اهم.
آمم، اهم، أكتر مسلسلات، برضه، يعني أنا ما أقدرش
إمم، زي إيه طيب مثلًا؟
كنت باحب مسلسل راجل وسِت ستات. <laughs> صمت. <laughs>
آآ، ص صمت رهيب فعلًا، إمم. <laughs>
<chuckles> كنت باحب كنت باحب مسرحيّات عادل إمام.
آه، طبعًا ده عِشق ده، إمم.
آآ، إيه تاني، حاجات تاني بتضحّك كوميدية؟
طَب ما فيش حاجة قديمة؟ طَب نجيب الريحاني بتحبّي له حاجة والّا ما ما ما لكيش في نجيب الريحاني أصلًا؟
إمم، لأ الصراحة.

صحيح بالضبط بالضبط. آآ فللأسف يعني م آآ ب ب بينشأ الجيل الجديد إن هو نِفْسه ت يبقى يوصل للlevel ال اللي الناس دي بتخاطبه وبتتارجته، وهو استحالة الlevel ده يوصل له ل في بلد آآ في بلد ك تسعين ف 70% منها تحت خط الفقر يع
اهم. آه. اهم. آه. إمم، طَب هل أنت آآ اتفرّجت على أفلام من من بُلدان تانية؟ زي مثلًا أفلام أجنبية مش عارفة.
اهم. أنا أنا م أنا مب يعني م م باتفرّج ع لو اتفرّجت على فيلم أجنبي لازم يكون فيلم كوميدي فقط، ما فيش أي حاجة تانية، ما باتفرّجش على فيلم مثلًا آآ أنا باتفرّج على فيلم في أفلام أجنبية كتيرة، بس مثلًا باحب توم هانكس أوي أوي أوي أومب توم هانكس برضه أفل آه أفلامه جميلة، آآ هو مش كوميدي بحت ولكنّه له أفلام كويسة forrest gump كان كوميدي إلى حدٍ ما. آآ جيم كيري برضه عشقي، حبيبي بصراحة كوميدي. <laughs>
إمم، اهم. آه. تحب إيه؟ إمم، توم هانكس امم. آه. اهم، حلو. آه، <laughs> the mask ده إحنا أنا كبرت على الفيلم ده كنت باحبّه أوي.
بالضبط وdumb and dumber لو تعرفيه dumb dumb dumb and dumber الجزء الأول والتاني، فهو سُكّرة بصراحة، آآ بس لو لو دراما، لأ الأفلام العربية تخطي ذ تخطي بص الأفلام المصرية مش العربية، اهم. شكرًا و و وموضوع كان لذيذ ونشوفِك تاني إن شاء الله.
اسمه إيه؟ dumb and dumber، أيوه، أيوه. <chuckles> إمم. إمم، إمم. فعلًا. شكرًا جدًا ليك، مع السلامة.
مع السلامة